入ってきた分が、まあ、大体全部消えて、<chuckles> 赤字だったり、そうじゃなかったりって感じですね。
うん。 <laughs> なるほど、うんうん。 はい。<laughs> そうなんですね。じゃあ、結構そういったところに、こう、行っちゃってるお金っていうのは、やっぱり大きいんですね。
そうですね。なんか塵つもで、毎月。
うんうんうん、ん。ああ、そうなんですね。でも、どうなんですか。こう、実際に、こう、そういうところでお金を使われた後って、どういった気持ちなんですかね。「あ、なんか、またやっちゃったよ」なのか、「いや、ま、ちょっと使っちゃったけど、ま、これ取れたし良かった」みたいな感じで、ちょっと達成感みたいな気持ちがあるのか。どんな気持ちになってるんですかね。
はい。 ああ、なんか、結構、UFO キャッチャーで僕がやるのって、その、馬の人形を取るんですね。
はい。 はい。 おうおう、なんかまた珍しい、はい。うんうん。
その <laughs> 競競走馬って分かります？
あ、ありますね。はい、あります、はいはい。
そうですそうです。あの、あの、競馬が好きで。その馬たちの人形を結構取るんですよ。
うんうんうん。 ええ、なんか可愛いですね。はい。うんうん。
はい。<chuckles> なので、なんか、自分がめっちゃ好きっていう馬を取った時は、ま、後悔ないというか、ま、「取れたし、いっか」と思うんですけど。なんか、馬ってだけで惹かれちゃって、なんか、そこまで別にめっちゃ好きなわけじゃないというか、<giggles> っていう馬にも、なんか、ちょっと取りたいなと思っちゃうんでって、そういうの取った時は、なんか「いや、無駄遣いだったかな」って思うんですよね。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
はい。 <laughs> はい。ああ、うん。 はい。ああ、なるほど。 <laughs> なるほど。じゃあ、それを、取るものによっても、自分の感じる、ちょっと、気持ちがやっぱ違うんですね。
ん、そうなんですよね。
なるほど。ででも、それこそ、今ちょっとお馬さん取られるって仰ってたと思うんですけど、なんか、何でしょう、そこまでゲームセンターどのゲームセンターにも置いてあるものじゃないような気がするんですけど。どどうなんですかね？なんか、探して行かれたりしてるんですかね？
はい。 はい。